Sí, sí, sí, por supuesto, inclusives de uno mismo, o sea, ho hoy, este, eh, te da curiosidad físicamente cómo has cambiado, dices: "Oye, aquí estaba, muy con sobrepeso, este, a aquí no tenía esa mancha en la piel, ¿en qué momento apareció esa mancha en la piel?", entonces, la fotografía, eh, se convierte en algo, súper, este, eh, eh, no sola superimportante.
Mm. Ujú. Claro, ujú. Es cierto. <laughs> Ya. Ujú. Ujú. Importante, importante para para contar tu historia también, ¿no?, para contar, a través del tiempo la historia de ti, de tu familia, de tus amigos, o hasta de tus mascotas, ¿verdad?
Por supuesto, eh, regresando poquito, fíjate que, hoy hasta vas con el médico: "Oiga, ¿y hace cuánto tiempo que tiene esa mancha?", no, pues pues no me acuerdo, pues, este, lo ves muy fácilmente si tienes tus fotografías y ves y ves ahí en qué momento, o inclusive dices: "Oye, mira, aquí ya estaba, pero no estaba de ese tamaño, ha ido creciendo, cómo ha ido evolucionando", entonces, son importantes, eh, las fotografías, eh, eh
Ajá. Ujú. Es cierto, sí, es cierto. Ujú. Eh, guau. Ya. Ujú, claro, sí, sí, sí, oye, ¿y y tus fotografías digitales también las imprimes y las guardas en un álbum físico?
Fíjate que, también he pasado por esa esa etapa, también tuve una impresora digital exclusiva para para para fotos, porque, pues, entraba solamente un papel, eh, como de fotográfico y era como chiquita de escritorio, sí la he tenido y también he corrido con la mala suerte de que la tecnología va cambiando, entonces, hoy ya no consigues la cinta con la que imprimía, porque era con una cinta que tenía los colores básicos, pero los combinaba muy bien y imprimía la fotografía bien, bien, bien salía, entonces, este, hoy también van cambiando la tecnología y dices, ya no me sirve esa parte.
<chuckles> Okey. Ajá. ¿Para fotos? Ah, mira, qué interesante. Fotográfico. Ajá, mira. Okey. ¿Pero? Claro. Ah. Ujú. Claro. Ya. Mm, ya. Entiendo.